Ouais, ma 3e chanson, c'est une chanson que les Français ne connaissent pas, je pense, puisque ma mère étant, heu, italienne, heu, enfin, tunisienne d'origine italienne, heu, elle parlait italien et elle avait grandi avec la Rai.
Ah! Ouais. D'accord, oui, je vois bien. Ouais.
La la télé italienne, quoi.
Non, mais je connais raï, enfin, le raï, c'est c'est c'est c'est un mode de chanson qui est qui est assez connu, heu
Et ouais. Ah, non, oui, ça, heu, ouais, il y a le raï, heu, oui, algérien. Non, mais je dis la
le le raï maghrébin qui est qui est magnifique aussi. Chanson.
ouais, mais moi, je dis le rai, la Rai italienne, la télé italienne, radio ita, heu, italiana, ra rai uno, rai du rai due ret et donc il y a une émission qui s'appelle le Zecchino d'oro qui c'est c'est-à-dire le sequin d'or en Français et où c'est que des chansons pour enfants. Tous les ans, ils font des chansons pour enfants avec un petit clip, heu, genre dessin animé, heu, «Il coccodrillo come Fa», enfin le crocodile qu'est ce qui fait que voilà, heu heu, le gatto nero, volevo un gatto nero, des trucs comme ça et toujours avec des animaux et là, c'était la tortue, la tartaruga.
Ah! Pardon. Ah! Me dispiace, d'accord, OK. Ouais. Ouais. D'accord. Mmh mh. Le crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc comment il fait? <chuckles> Ouais, la tartaruga.
Et et elle et elle nous mettait ça le matin. Heu, come la tartaruga, na-na na-na na-na mais c'est vraiment une chanson pour enfants. chi lo sa!
Mais mais c'est vraiment pas beaucoup plus lent que le reste, finalement, même si la tortue elle est pas elle est pas réputée pour aller vite, mais
Eh! Il y a une feinte.
Ah! OK.
Parce qu'en fait la tortue la tortue, à un moment, elle elle devient amoureuse et ça accélère.
<laughs> Elle se met à courir comme un lapin, c'est ça que tu en train de me dire?
Ella va courir comme, heu, oui, c'est ça, ouais, c'est ça et et on avait pareil, je m'en rappelle la pochette du du du 45 tours avec la la la tortue dessus. C'était un dessin de tortue avec, heu, alors je me rappelle plus trop comment, heu, avec une marguerite, je crois, heu
Incroyable! <chuckles> Ah! Mais c'est marrant comme les enfants, tu vois, heu, impriment ces ces choses-là, quoi et et parle-moi un peu de ta maman, c'était, heu, elle elle é venait de quel univers? Alors, tu m'as dit qu'elle était elle était moitié tunisienne, moitié italienne, donc forcément méditerranéenne donc donc peut-être que la musique qui bouge, c'est plus de son cru ça. Ces ces musiques-là, elles te font penser à ton enfance ou elles se elles te font penser surtout à à à ta mère?
Ah oui, complètement, ouais. Ouais. C'est ça. <chuckles>

Est-ce que tu as une chanson, toi, qui te rappelle ton enfance, très fort?
Ah oui, moi j'en ai m heu, j'en ai même plus qu'une, en fait, j j'en ai même plus que 2. <laughs> Ouais, alors, heu, en fait, moi, il faut savoir, j'ai, heu, une, heu, une maman qui aimait bien nous réveiller le matin
Ouais. Ah bah écoute, on va commencer par 1 déjà! Dis-moi tout. Ouais.
avec des chansons quand j'étais quand j'étais tout petit.
Oh, c'est cool ça, c'est tout doux, c'est tout tendre.
Ouais, ouais, ouais, c'était
C'était ton réveil du matin, c'est ça?
c c c'était ouais, c'était le réveil du matin, je j'étais mais c'était souvent le week-end, je crois
Oh. D'accord, mais c'est génial ça! Et quoi, elle rentrait tout doucement dans la chambre? Vous étiez combien dans la chambre?
plutôt plutôt mais ouais. Ah non, moi j'étais on était chacun dans notre chambre, mais elle mettait le
D'accord et donc elle rentrait comme ça, tout doucement?
N non, même pas, elle mettait la musique en bas parce que, hem, j moi je j'habitais en d'une maison, heu, bretonne, donc heu, avec un étage <chuckles> et mmh
Ah! Ouais. Ben, il y a pas que les maisons bretonnes qui ont des étages, hein, je te rassure. <laughs>
Oui c'est vrai c'est vrai, mais en en Bretagne c'est difficile de trouver des maisons plein pied. C'est c'est c c c
Oui, tu as raison. J'habite en Bretagne, je suis bien placée pour le savoir.
Ah ouais. <chuckles> C'est surtout des des longères.
Donc ta mère met la musique dans la cuisine, c'est ça ou en bas?
Heu, dans le le s dans le salon. Que a parce qu'à l'époque on avait une chaîne hifi, heu, maintenant il y en a plus d'ailleurs, mais et et donc elle mettait toujours une chanson. Heu, je sais même plus le nom du grou je sais même pas si j'ai déjà su le nom du groupe. C'était une chanson qui s'appelait comment ça va.
Ouais. Ouais. Heu, ouais, ça fait pas un truc comme ça, comment ça va, tu tu. C'est ça?
Alors tu vois ce que ça faisait Voilà, c'est comme si comme si comme si, comme ça. Et je n'y comprend rien à l'amour et heu, elle mettait
Comme ça. C'est ça, je la connais bien cette chanson. Elle est connue à l'étranger en plus, heu, comme le loup blanc. Ouais.
Ouais et et oui. Parce que je me suis rendu compte, heu, quelques enfin, beaucoup d'années plus tard, genre il y a il y a de je sais pas, 4-5 ans, j'ai réécouté. Puis ça m'a replongé justement, du: «Oh là là, ça me rappelle trop, heu» et en fait, c'est pas des Français qui chantent!
Oui.